Ayan, hello magandang hapon.
Hello po. Magandang hapon, kamusta?
Ah, ayos naman, nakapagmerienda ka na ba?
Hindi pa nga po eh, nagugutom na ako. <laughs> Ano po bang magandang merienda ngayon, kasi parang ang mamahal na ng mga bilihin eh, kaso yata yung fishballl mahal na, ngayon. <laughs>
Ah. <laughs> Oo. Sobra. <laughs> Yung dating fishball na kapag piso parang apat na yata yung nabibili ko dati, ngayon isa na lang.
Grabe, ganon ho ba ngayon? Naabutan ko naman dalawa parang fifty centavos. <laughs>
Oo. Ah, fifty centavos pa o twenty five yata cents kaya mhm, 'di ba, mga ang hirap ngayon mga bilihin, eh, nagsisitaasan eh, di ba? Ramdam natin lahat, eh, di ba?
Oo. <laughs> Totoo, mm. Totoo po, dahil yata ito sa ano sa inflation na sinasabi nila, talaga yung ano. Ano po?
Oo. Mm. Ikaw ba? Oh, kung isa kunyari kung ako'y isang as tingi mamamayan paano mo ipapaliwanag ang epekto ng inflation?
Oh my God. Napakahirap parang pang miss universe, <laughs> pero ano, eto po yung inflation kasi ano yan pag kunyari kadalasan di ba, parang pataas lang naman ng pataas 'to ah, kada taon 'di ba, yung nababalitaan natin parang pag January nababalitaan natin na ito na ang inflation rate sa taon na 'to, ganyan ganyan. Pero ang epekto naman talaga nun sa karaniwang tao, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin o kaya yung mga serbisyo, yung mga transportasyon ganyan, di ba, po. Parang ang epekto talaga nito, parang mas bumababa yung halaga ng pera, kung kunyari dati one hundred pesos lang yung kailangan mo para sa para sa isang linggo na ano na gulay o kaya prutas mo, 'di ba, ngayon sa yung ano mo, one thousand mo kulang na yan para sa ano, <laughs> di ba?
<laughs> Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Tama. Mm. Oo. Oo. Oo. Kulang, mm, alam mo sang-ayon ako diyan. Kasi yung di ba, uhm, sa kunyari sakin nila na ah, karaniwang tao, ah, parang mas, ah, mabigat siguro para sa akin yung inflation kasi, ah, yun nga, dahil hindi naman din ganon kadalas, tumataas ang sweldo, tapos yung mga bilihin eh, pataas ng pataas, ah, ayun apektado ako. Kasi parang na li limitado na lang yung kailangan kong bilhin para sa kunwari sa isang linggo para sa pamilya, di ba? Kung dati na kapag, ah, manok pa kami kunyari ganon, nakaka pag karne, ngayon medyo gulay gulay na lang na kayang ipasok sa budget, di ba?
Kayo po ba, paano sa tingin niyo? Hmm. Totoo. Totoo. Mm. Mm. Oo. Mm, kasi di ba, kahit isda po tumataas din talaga ang presyo. Dati yung sinasabi nila yung galunggong eh, ano daw yan, para sa mga mahihirap o mas mas mababang estado ng buhay, pero ngayon parang pang mayaman naman na siya, <laughs> grabe yung presyo.
Mm, mahihirap. Oo. Oo, wala ng pinipili ang galunggong ha. <laughs>
Totoo nag-level up na siya, sana all. <laughs>
Mm. Tama, sana all talaga. Tapos alam mo yung
Di ba.